Слушай, у меня такая проблема, у меня прям очень плотный график. Ам, я много работаю и пытаюсь как-то начать своё дело. М, у меня еще вот какие-то творческие занятия, но, э, это ориентировано на какой-то такой профессиональный уровень, и всё-таки у меня есть какие-то вот ещё хобби, на которых не могу никак найти время. Э, вот не знаю, как, э, м, лучше построить свой график, чтобы найти время, чтобы этим всем заниматься. Вот хотелось бы обсудить эту тему и, возможно, получить совет.
Понятно. Мгм. Конечно, давай с тобой, э, посмотрим вместе, да, на твой день, э, и, возможно, нам, а, удастся, да, как-то вместе расставить приоритеты, чтобы ты, э, попробовала успеть всё, да. А, давай я, м, э, как-то, вот, уточню у тебя. Э, я правильно ли услышала, что у тебя есть работа, а, помимо этого ты ещё, э, пробуешь начать, э, своё дело, а, и, э, развиваешь какие-то творческие проекты, и ещё у тебя вот есть хобби, э, которое ты хочешь включить в своё расписание?
Да. Точно. Точно, да. Да, абсолютно. Вот смотри, какие у меня хобби, э, хобби- это рисование. М. Я, эм, пытаюсь ходить на уроки по рисованию, но, э, часто не получается. И в целом как бы хотелось найти время просто, э, дома рисовать, эм, э, и карандашом, и красками, знаешь. И вот фотографией дольше тоже чуть больше заниматься. Вот как-то вот эти, м, 2 занятия, эм, ну, не получается найти время на них.
Так. Мгм. Мгм. Скажи, а вот твоё, э, хобби, рисование, фотография, они имеют какое-то отношение к тем творческим проектам, которые ты развиваешь, или это разные совершенно области?
Эм, можно сказать, что да. Э, частично да. А, вот фотография, ой, фотография, знаешь, имеет такую двойную роль на самом деле. <chuckles> М, с одной стороны, эм, то есть я хочу профессионально заниматься фотографией. У меня уже, как бы, всё готово для этого. То есть уже есть портфолио, есть сайт. Эм, жду только что м-да, жду, чтобы заказы приходили, клиенты подтягивались, но пока что пока что это не вы не особенно происходит. Э, но, э, как сказать, вот даже несмотря на то, что, эм, м, я всё-таки смотрю, вот, на портретную фотографию как на возможность заработка. Это всё равно, эм, как бы, остаётся их хобби, потому что, м, в фотографии есть какие-то другие направления, которые, вот, мне тоже нравятся. Вот, к примеру, ам, уличная фотография или какая-то абстрактная фотография. Ну, знаешь, вот, м, в целом, как бы, такая фотография, м, для развлечения, не именно для какого-то клиента, а для себя.
Мгм. Так. Здорово! Мгм. Да. Да. Мгм, да, да, очень хорошо понимаю. В этом действительно есть большая разница, да, когда ты делаешь что-то для себя, для души или когда ты работаешь под какую-то задачу.
То одним.
А, скажи, а вот если взглянуть да, вот так вот на твой день, э, на то, как он расписан, э, по факту, много ли у тебя остаётся времени, э, для, ну, скажем, вот пустое время, да, в которое ты можешь или отдых поставить, или встречу с друзьями, или хобби?
Точно, да. Ой, ты знаешь, нет. <chuckles> Если смотреть на мой график, там нету особенно таких дырочек, э, так сказать. Но, ты знаешь, мне кажется, э, что н несмотря на тот факт, что вроде там как нету места, да, м, возможно, можно поработать с какими-то, э, вредными привычками, которые всё-таки у меня крадут время. Да. Да-да. И как-то, ну, не знаю, может ещё вот, э, сооптимизировать, эм, то, как я работаю. М, возможно, ну, вот я сейчас на данный момент рас рассчитываю на некоторые вопросы, там, скажем, час или 2, э, часа, но, <grunts> возможно, если это делать по-другому, а, м, я бы справилась быстрее. Так что, мне кажется, м можно, да, как-то вот поработать с с моим с с моей организацией.
Мгм. Да. Ага, съедают часть времени. Ага. Ага. Отлично, супер. То есть вот, получается, ты видишь, да, временные резервы. А, 1- это если попробовать как-то оптимизировать, да, твою работу. И то, на что ты тратила больше времени, по факту может потребовать гораздо меньше времени, да? А, как ты считаешь, а вот этот момент, а, ш он что от тебя потребует? Как-то по-другому организовать работу или, может быть, воспользоваться какими-то, м, не знаю, сервисами, которые облегчат тебе, э, работу или вот что здесь ключевое?
Точно. Да. М, ты знаешь, вот если брать такой, э, скажем, пример, да, а, часто вот я сажусь ретушировать, э, фотографии, и часто я себе, ну, скажем, даю, м, час или 1,5 часа на это, да. М, но я понимаю, что вот иногда отвлекаюсь на телефон, ам, там и ещё вот даже вот этот момент, да, что я себе даю 1,5 часа, э, мне кажется
Мгм. Да.
возможно, это много времени и, возможно, я, м
Ага, ты даешь себе больше времени, чем нужно, да?
Скоре иногда да, вот мне кажется, что я даю себе слишком много времени и потом, э, д когда начинаю вот это делать, эм, как-то начинаю тянуть, э, не знаю, может мне нужно, м, себе давать какие-то, эм, временные рамки покороче что ли?
Ага, да, ты знаешь, это отличная идея, а, потому что ретушь, да, ну это такой творческий процесс. Он реально, а, если не поставить себе какой-то лимит, а, то он может продолжаться бесконечно, да, вот здесь чуть-чуть добавить, вот здесь чуть-чуть добавить, и так ты не замечаешь, как пролетело <chuckles> 2 часа. А, ты совершенно права, если ты попробуешь ставить себе, а, вот, э, временные четкие лимиты на такого рода задачи, то ты увидишь, как ты с той же задачи, да, укладываешься в полчаса, и фотография по качеству, да, ничем не хуже, чем а там, результат двухчасовой р например, работы.
Точно. Абсолютно. Да, да-да-да. Да, ты знаешь, мне кажется, скорее всего мне нужно, м, вот как ты говоришь, по 30 минут, а, давать себе скорее всего, м, не знаю, 30 минут каждый день, нежели там 2 часа раз в неделю или как-то так.
Возможно, да, возможно это тоже сработает, а, тогда у тебя будет привычка, да, э, разбивать день на какие-то вот такие промежутки, а, когда ты занимаешься одним, потом другим, есть вот это переключение, и ты знаешь, проще встраивать что-то новое в такой график, э, нежели наоборот.
Да. Точно. Мгм, да, ты знаешь, э, я, э, вот сейчас думаю, и мне действительно кажется, что вот, м, ну, в моем графике, конечно, там большой список разных с разных всяких дел, и мне кажется, что каждый раз и вот я себе выделяю прям н длинные такие ну, хоть час, да, минимум час, иногда 2 часа. И, м, мь мне кажется, это не очень, мне всё-таки, не очень оптимально. Мне кажется, вот я, м, скорее всего, недооцениваю себя или как-то, м, я бы даже сказала, знаешь, вот ещё есть такой фактор усталости, да, вот когда делаешь, эм, что-то одно
Да. Да. Мгм.
и ты делаешь ну, скажем, тебя хватило на 45 минут, а потом бой после 45 минут уже, э, концентрация идёт на спад. И да, имеет ли смысл заставлять себя, м, мне кажется, это потеря времени будет и так.
Ты права, да. Да, да, ты совершенно права, не имеет смысла. А, вот, м, ты, э, как я вижу, очень хорошо умеешь наблюдать за собой, да, и отслеживать, ам, какое количество времени ты эффективна, а вот, наверное, стоит действительно работать вот такими, а, промежутками, когда ты максимально эффективна. Если ты видишь, что концентрация твоя падает через 45 минут, и ты, да, резко теряешь в эффективности, а это, м, ну, совершенно нормально, да, для человека, а, то лучше прерваться, э, сделать, закончить работу позже или, может быть, там, э, на следующий день, но ты успеешь гораздо больше, да, когда ты, вот, работаешь на пике своей эффективности.
Точно, точно. Ты знаешь, вот я вспоминаю школу. У нас в школе <chuckles> это было, конечно, очень давно, в прошлой жизни. Но я вот помню Да, да, смотри, э, я помню вот, когда я ходила в школу, у нас было по 6-7 уроков в день, да. И получается, э, ча чаще всего они разные. Но иногда бывали, что, э, 2 урока там повторялись, скажем, э, там, 2 часа чего-то там, э, не знаю, английского. Но обычно каждый час там что-то менялось, да. И вот, э, получается 7 разных каких-то вот, э, м, направлений. И я помню, вот, школа же ну, у меня вот в 8 утра начиналась и максимум, ам, к 2 заканчивалась. Это как же вот так мы успевали, знаешь, так, э, продуктивнее посидеть. Да.
Да. Но тем не менее опыт. Мгм. Да. Ага. Да? Смотри, получалось, чтэ что наш фокус внимания, а, всё время переключался, да, то есть мы 45 минут концентрировались на одной теме, м, э, потом 10-15 минут отдыхали, да, потом на следующей теме. А, ты знаешь, вполне возможно, эта модель, да, э, р прекрасно работает для многих и во взрослом возрасте, и можно попробовать её адаптировать и посмотреть, как она будет работать для тебя сейчас.
Да. Точно. Точно. Очень-очень ни интересная идея. Мне кажется, нужно вот это обязательно попробовать. М, э, чё-то я раньше не задумывалась на над этим, но вот, разговаривая с тобой, вот у меня как-то, э, с появилась эта идея, вспомнила школу. М, мне кажется, можно попробовать.
Да, замечательная, просто шикарная идея. А, и знаешь, что я ещё хотела тебе предложить? Вот, э, например, если, э, рисование. <clears throat> Это такая деятельность, когда нужно, а, сесть, да, за стол, как-то сфокусироваться, а, и, собственно, вот, погрузиться в рисунок, а, то вот, может быть, уличная фотография это то, чем ты можешь даже наслаждаться как-то вот в промежутках, э, например, если ты перемещаешься между, не знаю, домом и каким-то там другим местом, а, брать с собой фотоаппарат и, знаешь, как, э, <chuckles> папарацци, да, <chuckles> что-то щелкать на ходу. <chuckles>
Точно. Конечно, да. Да, ты абсолютно права. Действительно, нужно это, эм, не знаю, внедрить в свои привычки, просто чтобы фотоаппарат был всегда в сумке, э, готов к действию. Да-да-да. И таким образом п м, получится поддержать. М, ты ты права. Действительно, это помогает, знаешь, когда вот, э, м, какие-то вот такие моменты, которым которые мы хотим осуществить, становятся частью рутины. И не нужно находить специально в время для это. А, в оно уже как бы включено в рутины.
Да, встроить как привычку, точно. Да, да. Да, абсолютно с тобой согласна. Когда это становится привычкой, то в любой момент, да, ты можешь его вынуть, что-то щелкнуть, а потом порадоваться, какой получился удачный кадр.
Точно. Спасибо тебе большое за советы, было очень приятно пообщаться.
Я была рада помочь, и прощайся еще.